ちょっと、今日、あの聞いて欲しい、まあ、小さい悩みがあるんですけど、いいですか？
はいはい。是非。
あの自分、その週末になると、その、だらけてしまうと言うか、その、今、自分大学院にいて、そういったどこでも出来るような、ああ、研究、まあ、そうですね、そのデスクワーク的なものやってるんですけど、そのまあ、いかんせん、家でも出来てしまうがゆえに、その休日、週末とかに、何も予定がない日日があると、あの、仕事出来るけど、でも休んだ方がいいよなみたいな、そんな曖昧な感じになって、その、どっち付かずみたいな、なんか休憩するのか、仕事してるのかよく分からないような、この週末を過ごす事がよくあって、それよいで、ちょっとモヤモヤしてるんですよ。
ええ。 あ、はい。ええ。 はい。 ええ。 ええ。 はい。 ええ、もう分かります、凄く。<giggles>
うーん。
なるほど。あの平日は、まあ、週末って、今おっしゃってたんですけども、平日も、おご自宅で、まあ、あの研究をされたりとかしているということですよね？
そうなんすよね。 そうですね、ま、平日は行ける日はオフィスというか、大大学に行って作業することが多いんですけど、ま、そうですね、家で作業することもありまして、ま、確かに家に家で作業するときはちょっと作業効率がおきる落ちることもあるんですけど、特に週末は、ま、作業しなくてもいいというか、むしろ休憩した方がいいという考えも出てきたりするので、それでちょっとどっちつかずになるみたいなこともよくあるんですよね。
あ、そうなんですね。 あ、はい。 あ。 うーん。 ええ。 はい。 うーん。 なるほど。それって、その週末にやってもやらなくてもいいっていうのは、その、ちょっと、あの、詳しくわからない、ちょっと素人考えでわからないんですけど、あの、す納期があるわけではないからやってもいいし、やらなくてもいいしっていうのは、もう本当にご自身の判断だけで決められるっていうことなんですか？
うん。 はいはい。 基本的にそうですね。たまにその、締め切りというか、その、ミーティングをがあるので、そのミーティングのための準備で、あ、週末も仕事しないといけないなっていう時はあるんですけど、基本的には、そのおっしゃった通りで、その、自分の裁量で、その、やることというかスケジュール決められるので、なので週末で、やらなくてもいいということが、ま、大半かなと思いますね。
うん。 ええ。 ああ。 はい。 ええ。 うんうん。 あ、なるほど。じゃあ、あの、ま、やる休みの日は休みとして、ひ捉えて大丈夫だっていう環境ではあるけど、ま、ご自身が、ま、おま真面目な部分もあるからちょっとやろうかなっていう気持ちが生まれる時があるっていうことですね。
はい。 そうなんですよ。なんか、しでもやっぱりいその休んだ方がいいっていうのはわかっているので、そうじゃないと平日にそのなんてゆんですかね、その、惰性で平日を迎えてしまうことになるんで。うーん、でなのでそのへ休日は、その、じま、自分はユーチューブとかそういう動画とか見るの好きなので、そういうのをだらっと見たりすることもあるんですけど、こう、だらっと見ながらも、今これ、パソコンで作業できるなっていう考えが生まれることがあって、そうなるとなんかなんかユーチューブ見ながら、まあ、パソコンでなんかだらっとな効率良くないような作業しちゃうなみたいな。あと、ま、家事もしないといけないし、あその、平日で溜まった家事とか洗濯物とかしないといけないしとか、もう色々なんか頭がごちゃごちゃになって、うーん、なんなんか、で、それでなんかだらけてしまうっていうのが結構多いんですよね。
うんうんうん。 はい。 うん、うん。 はい。 うん。 はい。 ああ。 ん、ううん。 はい。 <laughs> そうですよね。 はい。 なるほ。までもきっと疲れるも溜まってらっしゃるからたいっていう体の訴えもありつつ、頭ではあちょっと少し進めたいなってなんかこう両方があの、混じり合っているのかなっていうふうにお伺いしました。ね、もし、あの、納期とかそういうミーティングがなくて、やらなくてもいんであれば、もう完全にきゅ休憩するのもこれも、あの、仕事のうちと思って、もう週末は何もしないぞっていうふうに決めることはできます？
うん。 うんうん。 うん。 うん。 いや、そうですよ。頭の中では分かってるつもりで、あとはそれをどう実行するかなんですけど、そうですね、まあ、ややりたい気持ちはすごい山々なんですよ。でも、うんうん、どういうわけか、その仕事のことというか、その研究のことを考えちゃう。ま、いかんせん、そそのそういうことをするのが好きみたいなのもあって、その切り替えがうまいことできなかったりするんですよね。仕事を仕事という風に割り切れないというか、ちょっと趣味の延長線上みたいなところでもあるので、この切り替えがなかなかできずに、まあ、だらなんかダラダラしちゃうなっていうのはあります、じありますね、正直。
うん。 うーん。 はい。 はい。 うーん。 はい。 うーん。 ああ、なるほど。ああ、うーん。 うーん。 あ、そうなんですね。いや、やっその週末だけど、取り組んでしまってもそれが負担になってるってことではなくて、ちょっと楽しい部分もあるってことなんですか？
そうですね、なんか苦痛というよりかは、それもそれで楽しい楽しいというか、あんまり苦しくないっていう表現の方が正しい気がしますね。うん、はい。
うーん。 あ、はい。あ、だからちょっとやこうちょっと語ってまた言うたらあれですけど、ユーチューブを見ながらやっても、なんかそこまで負担にはなってないっていうことなんですね。
そうですね、そういうなんか変な癖って言っていいと思うんですけど、その動画見ながら作業を惰性でやっちゃうっていう変な癖がついてしまって、これをね、なんか辞められたら週末も結構、なんか有意義に過ごせるんじゃないかなって思ったりするんですけど、うーん、はい。
うーん。 うーん。 うーん。 ああ、あ、そうなんですね。じゃあご自身としてはそれもちょっとやめながらメリハリをつけた週末を送りたいっていうふうには思ってらっしゃるってことなんですね。
そうですね、ま、動画見るのは、まあ、別にいいのかなと思うんですけど、せめて動画を見ながら家事をするとかなら、いいのかなって思うんですけど、動画見ながら作業をする、なんかしゅ研究のことをやるっていうのは、あ、良くないなって自分では思ってるんですよね。
うーん。 うん。 ああ、え、そうですね。もうね、私たちの生活にもう YouTube だったり、ま、ポッドキャストを聴きながらっていうのこう、ながら作業のね、ところに絶対そういうのはあるから、それを辞めるってなるとなかなか難しいかもしれないですけど、もしかしたらね、研究しながらそれを見るっていうのは意識で
うん。 うん。
変えられたらいいですよね。
うん。 そうですね。あとはだから、週末にどうやって、その、しあの、仕事を仕事と割り切って、あの、ま、休憩をまあ、休憩を実行出来るかっていう事なのかなって思うんですけど、そうですね、なんと言うか、うーん、なんか、なんでしょうね、ほんとに仕事を仕事と割りきれないのが、凄いいモヤモヤしてて、うーん、なんなんかどうしても、なんか趣味の延長しょうえ、線上みたいな感じで捉えてしまうので。うん、これをどうしたらいいのかなって。なにか、なんか思い付く事ありますかね？
うん。 うん。 あ、はい。 うんうんうん。 はい。 ねえ、ええ。 うん。 そうですね。もし、その、やってる作業を始めてしまう時間っていうのは、ランダムに始めてしまうんですか？
ああ、でも、結構それありますね。その、時間をはっきりと決めてない、特に家で作業する日っていうのは、まあ、なんと言うか、あんまり決まったタイムスケジュールみたいなのが今なくって、まあ、そういうのをなんか決めよう、決めたいなというか、そういうのを意識した方がいいなっていうところで、最近色々試行錯誤をやってるところなんですけど、まあ、確かに今の段階で、まだそういう、作業する時間はこうしようとかあんまり決められてないかな、まあ、そういう習慣は付いてないなと思いますね。
あ、はい。 ええ。 はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。 いや、もし、ちょっとね、何時からうん、あの、まあ、テレビゲームとは違うんですけど、あの、何時間しか1日やっちゃいけないまでは、ししなくていいとは思うんですが、もし週末に作業するんであったら、土曜日の午前中だけは、もし、ちょっと気が向いたらやってもいいな、の時間にして、午後はしっかり休日として楽しんで体を休めたり、まあ、だらだら、わざと自分を甘やかす時間にしようとか、なんか、ざっくりでもいいので、なんとなく、ここの時間帯だけは作業もしてもいいよっていうような、こう、大きな、こう
はい。 はい。 うんうん。 うん。
時間帯を作るっていうのはいかがですか？
うんうん。 あ、でも、ちょっと面白いですね。その、作業してもいいよという考え方が、あんまりなかった気がするので。そうですね、休日は基本的に、休憩をするべき時間っていうのは、そうですね、その通りで、その中できゅあの、仕事をしてもいいよっていう時間を設定するっていう考えは、すごい良さそうだなと思ったんで。ちょっと、あの、ま、午前中だけは仕事もしていいよっていう時間にししてみたいな、ってちょっと聞いてて思いましたね。
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 はい。で、ね、もし作業をしない週もあったら、別にそのままね、ゆっくりする日してにすれば、こう、ちょっと自分でも、あ、今日は休日の日にできたなっていう風に思えるだろうし。まあ、作業を午前中してしまったとしても、あ、この時はもうしてもいい日にしてるから、あ、午前中だけやって、あとは午後休憩しよう、みたいな、ちょっとこう、自分でスイッチを切り替えることができるかなって、ちょっ少し思いました。
うーん。 うーん。 ああ、なるほどですね。今ちょっと話をしてて思ったんですけど、その、ま毎回、その、月曜日を迎えるタイミングで、その、週末あんまり休憩できなかったよなって思うことが、お多かったんですよね。なのでだから月曜日来て、なんか、あんまりすっきりと月曜日迎えられないっていうのが確かに多くて、これは、たあの、振り返ってみると、休日に、うん、充実した休憩を取れてなかったからなのかなとも思ったので、と、これからは、その、休日に休憩を取るっていう、ま、その、仕事のために休日ま、休憩を取るっていうことを結構意識しようかなって思いましたね、聞いてて。あ、話をしてて、はい。
はい。 ああ、うん。 え。 はい。 うーん。 そうですね。はい。なんか、ね、あの、休憩すると、なんね、これはもう、あ、その間にできたのにと思って罪悪感が生まれてしまったりするかもしれないんですけど、仕事の一環じゃないですけど、それが効率を上げるための休憩だっていうので、あの、ま、それも含めたご自身の仕事の、こう、流れなんだっていうふうに意識すると、休憩を、こう、積極的に取り入れれるような気がするんですが、いかがでしょう。
うーん。 いや、すもう、ぜひ、なんか、それを実践してみたいなと思いましたね。あの、そうですね、ま、これからは、ま、休日に、そうですね、ま、仕事を惰性でするんじゃなくて、その、午前中ま、午前中は結構、なんか、仕事を集中できるかなっていう時間帯なので、ま、その時だけは仕事をしてもいいよって自分に、なんか、許しを出して、あとは、ま、もう思いっきり午後、夕方は、ま、休んで、あの、自分の好きなことをやろうかなって思いました。
うーん。 はい。え。 はい。 はい、ぜひ、んもう休憩も仕事の一部と思って積極的に、なんかい体を休めて無理されないでください。
うん。 いや、いろいろとアドバイスいただいてありがとうございました。
いいえ、少しでもお役に立てれば嬉しいです。ありがとうございまた。